لا طبعًا، الموضوع بيبقى مختلف مع الأهل، بابا وماما، الموضوع بيبقى مختلف مع الصحاب، لو أنا غلطان وشايف نفْسي غلطان، لازم أعتذر لهم طبعًا باعتذر لهم بكلّ أدب وبكلّ إن أنا آآ لأ أنا ما كانش قصدي أعمل الغلط ده، أو أنا ما اقصدتش إن أنا مثلًا اتكلّم بالطريقة دي، آآ ده بالنسبة للأهل ال بالنسبة للصحاب لأ الموضوع بيكون مَرن شوية، ممكن ابعت لهم رسايل بقى على الموبايل وممكن أجيب لهم حا هدية مثلًا، آآ طبعًا إخواتي آآ باحس إن أنا باصالحهم، لو أنا غلطان مثلًا، بإن أنا أع أعمل لهم أكل، لإن هُم دايمًا بيحبوا الأكل، يعني أنا أخويا آه، ممكن لو أنا جب طلبت له مثلًا بيتزا أو طلبت له حاجة من برّه، خلاص هو كده تمام، أو عملت له مثلًا أكل في البيت. <chuckles>
إمم. آه، <laughs> حلو ده. <laughs> آه لذيذة، بتحسّ إن الناس اللي بت بتبقى سهلة في المُصالحة، ناس خفيفة كده اللي هو آآ ليّن كده، اللي هو مش بقى بت بتتعب بقى إنّك تعمل مجهود علشان تراضيه، أو إنّك تنسّيه الموقف وكده، تبقى الموضوع أسهل بكده إن <tsk> هاعمل له أكلة بقى، أجيب له شوكالاتاية، الكلام ده، آه.
آه ما كنت هاقول لِك أهو، الأهل الموضوع بيبقى صعب شوية بيبقى رخم وبيبقى مش اللي هو مستحب، يعني مش عارف باحس بتعب كده وأنا باعمله، حتّى مثلًا ب لو هاعمل أكل في البيت ويعني مثلًا أ أخلّي صحابي أخلّي sorry آآ إخواتي ياخدوه ياكلوه قصدي وي يتعشوا منُّه مثلًا، فباحس إن هُم كده يبتدوا إن هُم ي أتصالح معاهم، ده بيكلّفني الصراحة مجهود كبير أوي باقعُد بالساعات بقى في المطبخ أطبخ مخصوص ليهم، آه طبعًا، وابتدي بقى اطلّع من على
إمم. أي <laughs> عشان ما تفكّرش إنّك تزعّلهم تاني. <laughs>
فيديوهات بقى آه ف فطبعًا بيبقى فيها تعب كبير، أمّا أمّا بقى حاجة زي مثلًا العيلة لأ الصراحة باحس إن آآ اللي هو بابا وماما أو صحابي، لأ باحس إن أنا وأنا لو أنا هاصالحهم، الموضوع بيكون سهل أوي يعني، اللي هو مجرّد إن أنا آآ باروح اتكلّم معاهم، و واطلّع اللي جوايا بالاقي إن هُم أصلًا آآ ف يعني كانوا فاهمين إن دي كانت لحظة غضب مثلًا والّا لحظة تعصُّب، والّا لإن الواحد ساعات بيفقد شعوره وطبعًا إيه، بيعُك الدنيا شوية.
<chuckles> إمم. أيوه، طَب آمم خلّيني اسألك سؤال أخير يعني حاس بتحس إنّك أ حط أو اتحطّيت في موقف قبل كده إنّك رُحت اعتذرت لشخص وما قبلش منّك اعتذارك؟
بس. آه.